طَب نصيحتك كده لحد- يعني سريعًا- بيمُر ب ب بمرحلة التفكير الزيادة دي و وتاعباه، يتصرّف إزاي أو ينجَح ويقدَر على نفْسه إزاي؟
يحاول يتخلّص من الموبايل بتاعه، يعمل screen time للموبايل أيوه بجد، يحاول يخ يقلّل وقت استخدام الموبايل بدل 12، 15، 16 ساعة آآ، يبقى 4 ساعات، 3 ساعات بالكتير أوي يخلّص فيها الحاجات المهمة بس، ولكن يخلّي وقته كلّه مُتركّز على الإجتماعيات الح الحقيقية اللي في الشارع، اللي أنتِ بتكلّمي بيها حد شايفاه وحاسّة بيه وشايفة مشاعر وشّه، غير الشات وغير ال غير ال الcall، الحاجات دي كلّها بتبقى آآ، حاجات مش بتعبّر عن المشاعر وبتخلّي الواحد يحس بوِحدة حتى لو بيكلّم ناس كتير، ده أهم
<laughs> آه. آه. امم. فاهماك. يا خبر! يعني بدَل ما كان <laughs> هو داخل عشان يتسلّى دخَل دخَل ييجي له شعور الوحدة. امم.
أيوه. دخَل عُزلة، قاعد يكلّم أجهزة ويكلّم موبايل ويكلّم لابتوب ويك بيكلّم أجهزة، هو في الحقيقة قاعد لوحده. فأحسن حاجة يقدَر يعملها، يقلّل وقت إستخد إستهلاك الموبايل ويشغِل وقته بالإجتماعيات أكتر، يتّصل على أهله يتطمّن عليهم، يكلّم باباه، يكلّم صحابه، يحاولوا يتجمّعوا ويعملوا أنشطة زي الصيد، زي اللي هُم يلعبوا كورة مع بعض مثلًا، يرُوحوا الgym مع بعض. بس يعني هي دي أحسن نصيحة أقدَر أقدِّمها لأي حد بيفكّر تفكير مُفرِط.
يا خبر! مشكلة فعلًا. امم. آه. جميل. امم. برافو عليك يعني، يعني آه، بجد، بجد ب آه، برافو عليك ونصايحك جميلة جدًا وعالِجت الموضوع ب بطريقة إيجابية وأخدْته بشكل أحسن يعني. أنا مبسوطة جدًا بالكلام معاك و وألف شكر ليك، شكرًا.
شكرًا. شكرًا، أنا استمتعت جدًا بوقتي.